Evet, evet, ya genel olarak Asya dillerini öğrenmek çok ilgimi çeker. Çünkü, yani, sonuçta, eee, roman, ro roma rakamlarını kullanmadıkları için gerçekten garip geliyor. Resmen <chuckles> bir şeyler çiziyorlar adamlar, resim çizer gibi alfabeleri var.
<giggles> Evet.
Aynen, neyse. Konumuza geri dönelim istersen. Daha sonra, emm, işte, oturduk, yemekler geldi falan filan. Yemeği getirdi kadın hepimize. Eee, bir tabak herkese böyle devasa bir tabak getirdi, tamam mı? Biz zaten gayet tatmin olmuştuk o yemeğin görüntüsünden. Ama daha sonra kadın dedi, durun durun, dedi işte. Tabii Japonca söylüyor, de anlıyoruz bu arada. Hani, sen öyle hesap et. Eee, dur dur falan yaptı. Eee, hani, dedik hani sorun ne bir sorun mu var falan filan. Daha yemeği getirmeyi, eee, bitirmedim dedi. Biz tamam dedik, okay dedik, gayet iyi dedik, çok iyi dedik. Eee, daha sonra bizim önümüze kadıncağız Halil İbrahim sofrası dizdi, tamam mı? Bak, emm, pirinç geldi. Bir pirinç
<chuckles> Hı hı. A, a! A! Yabancı ülkede böylesi.
Değil mi, değil mi? Hani, şok olduk, hiç böyle bir, eee, servis beklemiyorduk. Kadın kendi elleriyle e, tabii, yani normal yemeği yiyeceğiz ve kalkacağız gibi düşünmüştük ama yaklaşık 4 çeşit turşu geldi.
Beklentiniz yoktu tabii. Peki, bu yemekler gelince, bütün yemekleri bitirebildiniz mi? Yani, bunun karşısında tavrınız nasıl oldu kadına karşı?
Hı hı. Yani saygıdan yersin o kadar lezzetliydi ki her şey. Direkt bitirdik yani. Sildik süpürdük. Zaten yemekler genel olarak çok iyi.
Ya o zaman iyiymiş. Peki, o güne geri dönme şansın olsa, yine o restorana giderdim gibi bir şey der misin?
Hı hı. O güne, dönme şansım olsa, yaklaşık ya, zaten 4 kere falan daha ekstra eee, 4, kere daha gittik oraya. Çünkü bayağı, eee, kanka olduk o kadınla. Aynen resmen oranın hani lokali olduk. Yani anlıyor musun? Çok uzun sürede kaldığımız için Kesinlikle. Hani, müdavimi olduk. Hani, olur da gelecekte Osaka'ya yolum düşerse, ki kesin düşürürüm bir şekilde Çok sevdim Japonya'yı. Hani o ablanın elinden bir kere daha yemek yerim. En az bir kere daha yerim, öyle söyleyeyim sana ve beni görünce de tanır yani.
Ha. Tekrar tekrar gittiğiniz bir yer oldu seyahat boyunca. Imm, müdavimi oldunuz diyebiliriz. Hı hı. Ne güzel. Yani